あのちょっとね、今私悩んでることがあってお話を聞いていただきたいんですが。
はい。
あの、私もともと、個人事業主でね、こうバッグを作るっていう、こうお仕事をしてたんですね。
うん。
で、また、もうそれは今こう辞めて、普通にこうお仕事、事務職っていうのをしてるんですけど、何かね、また作りたいっていう欲が、こう最近出てきたので、<sucks teeth> うーん、なんかどういなんかね、また創作物やってね、そう、こう作るのをやりたいなって思うんですけれど、なかなかね、その日中働いてる事務職の方が、忙しくて、もう疲れてしまってね、何か物を作るっていうとこまで想像力をこう、なんでしょうね、たどり着かないんですね。なんかもう気力が今現実のこう仕事の方で、くたくたになってしまって、こう、なんだろうな、こんなことしたいな、あんなことしたいなって前はね、あの、いろいろ考えてたんですね。布をちょっと仕入れに行ってとか。なんかあと、こういうデザインの組み合わせを考えてみたいとかって、すごいアイデアが浮いてきてたのが、全く今ね、びピクリとも動かないんですよね。うーん、で、あの感覚って一体どうやって、ん、ね、想像してたんだろうなとか思うんですけど、それをこうふわっと考えるうちにくたくたで寝てしまうっていう何かルーティンになっちゃって、なかなかね、ん、こう物を作るっていうとこまでいかないんですね。
ええ。 うーん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 うーん、そうだったんですね。あの、お忙しいねお仕事の中であのそういったね、クリエイティブなことをしようというね、あの、お気持ちがまあ、湧いてらっしゃることすごいと思うんですよね。で、ね、あの、お仕事も忙しい中でなかなかね、そういった感覚を取り戻すっていうのはね、とてもね、大変なことだっていうのもね、すごく分かるんですよね。ちなみにそういったもう一回やりたいな、でも、ね、お仕事忙しくてなかなか取り組めないなっていうのはいつぐらいから始まった感じなんですかね？
うん。 うん。 そうなんです。 うーん。 そうですね。 うん。 そうですね。今年に入って、こう、なんか、インスタとかで、こう、ショートメールあの、ショート動画で、こう、作業のショート動画を見て、あ、こういう、あの、ものの作り方っていうのが今、こう、なるあるんだな、あの、作業の場面を映して、物を売るっていうよりも、その過程をみんなとシェアするっていうのが、あ、面白そうだなと思って、なんか、私もまたやってみたいなって思ったのがね、今年に入ってかな、うーん、ぐらいですね。
うーん。そうだったんですね。やっぱりね、いろんなクリエイターさんのものをね、見ていてアイデア刺激されたってお話ね、うん、確かに、ああいったもの見るとね、ワクワクするような気持ち、すごく、ね、分かるんですよね。うん。
うーん。 そうなんです。 そうなんですよね。楽しいですよね、あれ見てるとね。で、いや、これ私も作れるかも、とかね、一瞬思ったんですけど、いやいや、もう全部ね、道具とかそういったものを手放してしまったので、またね、道具を揃えるとこから、いや、そんなろう体力今ないなとかね、ちょっと考えちゃって。なかなかね、さす材料を揃えるっていうところからまずしないといけない。どんな材料がね、揃えたらいいのかなとかっていうとこが、す考えがすね、進まないんですよ。うん。
うん。 うん。 うーん、そうですよね。お仕事でね、やっぱりお忙しいっていうところもあって、ね、帰ってきたらクッタクタっていうね、お気持ちもすごくわかるんですよね。あ、ね、ま、そのワクワクした気持ちを具体的にやる時に、改めて道具なんかをね、揃えていくと、またお金がかかったり、その揃えることもね、結構大変だっていうのもすごくよくわかるんですよね。お仕事っておっしゃってるのは、やっぱり平日の、何でしょう、えと、いわゆる9時5時みたいなお仕事なんですかね。結構残業もあったりされるんですか？
うーん。うん。 なんです。 うーん。 うん。 うん。 そうですね。 そうなんですよね。うん。 あ、えっとですね、残業はもうできないっていうの言ってるので、まあ、9時5時で、まあ、6時前ぐらいに自宅に戻帰り着いてくるっていうとこなんですよ。うん。
そうだったんですね。あの、ね、ま、その定時の中でもね、いっぱいパフォーマンスを出されていろんなね、大変なことがお仕事中にもあるんだろうなって思うと、ねえ、なかなか時間だけでは測れないね、大変さっていうのを、すごくね、あの、感じてらっしゃるのが伝わるんですよね。やっぱりお家に帰って、あの、ま、ね、家事をされたり、ね、あの、何か、こう、趣味のことをされたり、あとね、寝るまでの時間で言うと、だいたい空き時間でいうと今どのぐらいあるんですかね？
うーん、うん。 そうなんですよね。 うーん。 うーん。 ええ。 うん。 うん、うーん。 そうですね、今ね、6時ぐらいに帰ってきて、あの、お料理はね、家族がね、割と作ってくれるんですけど、後片付けは、私、ちょっと自分でやるっていうふうに、こう、決まりがあるんですね。するとですね、なんだかんだしてると、お風呂に入って、はって気づくと、もう11時なんですよ。<chuckles>
うん。 うん。 ああ、そうだったんですね。ほんとにね、毎日いろんなことをやらなければいけないですしね。うん。はって気が付いたら11時っていう感覚ね、すごくよくわかるんですよね。ちなみに、何でしょ、お仕事って、その、始められてから、やっぱり常に、その、疲れたなみたいな、そういう慢性的な疲れみたいな症状もね、お持ちなんですかね。それとも最近やっぱり急に、その1年ぐらい前、あの、こういったことやりたいって思った時には、もうすでに疲れてたのか、どんな感じなんですかね？
うん、うん、うん。 ううーん。 うん。 ああ。 うんうん。 そうですね、もともと私ね、あの、10月に転職したんですね。うーん。で、前の職場が割と、その、うーん、在宅もあって少し余裕があったので、あの、結構ハードワークで、ま、残業もしてっていう感じでバリバリに、こう、重労働だん、結構過酷だったので、ま、そこの業務を減らすっていうことで、ちょっと体力的に無理だなっていうのがあって、ちょっと10月から職場変えたんですけど、まあ、まあ、ちょっとね、あの、産休代替みたいな感じで今入ってるので、<sucks teeth> お仕事の引き継ぎが受けれない状態で人に聞きながら仕事をしてるので、なんでしょうね、気疲れが、どちらかというと多いんですよ。
あ、そうだったんですね。うーん。 うん。 ええ。 うん。 ううん。 ええ。 うん。 うん。 うーん。そうでしたか。ね、あの、いわゆる前任者の方がもうすでにね、いらっしゃらなくて、まあ、そこにね、あの、飛び込まなきゃいけないっていう、いわゆる OJT とかがね、現場の方から、あの、前任者からないっていうのはすごくね、大変な状況で、ね、しかも、ね、あの、多分職場もね、結構、あの、責任感がね、求められるような内容だったりっていうとこもあるかなと思って。おっしゃる通りね気疲れみたいな、特にまだ、ええ、ご入社されてそんなに日が経ってないっていうところもあってね、大変だっていうのはすごく伝わるんですよね。たえばなんですけれども、ま、ちょっとね、道具を揃えたりとかが大変っていうことで、まず、やっぱりちょっと、その動画を見て、なんか、こう、そのワクワクっていうのを途切らせない、なんか、その日をですね、あの、キープするっていうのは1つ必要かもしれないですね。
うん。 そうなんですね。 大変ですね。そうですそうです。 うーん。 そうですね。 ううん。 うん、うん。 うんうん。 ああ、そうですね。あ おっしゃる通り、わくわくね、ほんとキープしないと枯れていきますね。枯渇していきますね。
うーん、そうですよね。うん。
うーん。なんか、そう、おっしゃる通り、そういった、こう、作るっていうクリエイティブなとこで刺激を受けないと、<sucks teeth> 自分がなかなか、こう、なんだろうな、物を作りたいっていう気持ちがね、どんどん薄れていくんですよね。うーん。
うーん、そうですよね。あの、ね、物を作るって、すごくね、おっしゃるように、実はアイディアが、わわいわくこと自体もね、あの、結構大変ですし、それを実際手を動かして実現するっていう、まあ、何段階かで大変なね、局面がある作業だと思いますので、うん、ね、気疲れっていうのはやっぱそこにすごく影響が出てしまうというのは、やっぱりね、よくわかるんですよね。
うん。 うーんうーん。 そうなんすね。 うんうん。多分ね、私今気づいたんですけど、あの、お話しして気づいたんですけど、現実逃避をししたいんだろうなと思います。<chuckles> あの、今普通のこのやってるお仕事からちょっと違うことをしたいんで、何かものを作りたいって思ってるんでしょうね。だけど実際そこが伴ってないんで、枯渇してるんだとかなってちょっと気づいちゃいました。
うーん。 うんうん。 うん。 うん、そうだったんですね。やっぱりね、お仕事がすごくねお忙しいっていうのが今のお話でもね、伝わってくるんですよね。なんか、ま、例えばその、ま、現実逃避でも全然大丈夫ですので、もしまず、その道具とかを揃える前に、例えば紙とか iPad みたいなタブレットとかスマホでもいいので、あの、スケッチとかですね、こういったデザインのものを作ったらどうかなとか、そういったものから始められても、気軽でね、いいんじゃないかなとも思うんですよね。
うーん。 うーん。 うん。 うんうん。 うん。 あ。はあ。あ。ええええ。 ああ。 確かにあの、手作業で昔はものを作ってたんですけど、今はね、本当、<sucks teeth> うん、スマホとかね、そうそう、デザインって今、紙でしないですもんね。それ私確かにやったことないので、ちょっと面白そうって今思いました。
うん、そうですよね。あの、もちろんデジタルでもいいですし、紙の方が馴染みがあるようでしたら、もうほんにシャーペンでもボールペンでもどんなものでもいいので、さらさらっとあのね、動画で見たのを自分なりにアレンジするならこうかなとか、そういうアイデアをね、ちょっとずつやっていくと、よりね、やってみたいって気持ちが湧いてくるのかなと思うんですよね。
うん。 うん。 うんうん。 うーん。うん。 ああ、ああ。 今ね、でもおっしゃる通り、ちょっとやってみたいと思いました。うん、それ面白そうだなって動画見ながら、同じようにじこう自分でちょっと紙に書いてみるっていうの凄くいいですね。うん、楽しそう。うんうん。
うん。 うん。特にね、あのほんとに、ま、チラシの裏とか、何かメモ帳の端とか裏紙みたいなものでも全然構いませんので、なんかね、まず手軽に始めてみて、その中でややっぱりすごくやってみようっていうことであれば、ま、道具をね、あの、簡単なものを準備するっていうそのちょっと段階を分けることで、ご自身もね、楽にできるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。 うんうん。 は、はあ。 ううん。 確かに。あ、そうですね、やり方をちょっと今の、うーん、皆さんがやられてるみみたいに、ちょっとね、カジュアルなものづくりっていうのをね、やってみようって思いました。ほんとまず、紙にデザインを書くっていうとこから、うん、なんかやってみよう。うーん、ありがとうございます。ちょっと、あの、自分の感覚とにこうちょっと昔の感覚にちょっと、とらわれすぎてたかなっていう節があったので、うーん、なんかちょっと簡単なとこから始めてみますね。うん、今日はちょっといろいろお話聞いていただいて、アドバイスいただいてありがとうございました。なんかね、ちょっとドキドキうん、ワクワクがちょっとまた思い出してきました。
うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね、ありがとうございます。あの、お仕事の方もね、あの、ご入社されたばかりでまだ数ヶ月しか経ってないというところで、すごく大変なフェーズだと思うんですけれども、あまりに深く考えず、あの、しっかりやられれば大丈夫だと思いますので、はい。いや、今日はお話しくださってお役に立ててとても良かったです。どうもありがとうございました。
うん。 え。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 はい、ありがとうございました。
はい。